"Banho de diva", eu não lembro dessa propaganda.
Uhum. <sniffs> Então, se duvidar a gente, ah, até encontra no YouTube mas, enfim, basicamente a mulher ia tomando banho com muita espuma, ela parava, olhava para câmera, quebrava a 4º parede e dizia: "Sou uma diva.", e voltava a tomar banho.
Hã. Hã. <laughs> Não lembro desse, depois eu vou procurar, não lembro desse dessa propaganda.
Uhum. A Pois é, e, assim, eu não falo que eu tomo banho demorado, eu falo assim: "Ah, agora eu vou ir tomar meu banho de diva.". Cara, tipo, isso tem uns uns 20 anos ou mais, e eu sigo dizendo que eu tomo o meu "banho de diva", que é o banho demorado. <laughs>
Ai, ótimo. <laughs> Ai bo ai, mas é muito bom, vai gente, pelo amor de Deus, aquele banho relaxante, que você vai e relaxa o seu corpo, você deixa a água batendo nas suas costas. Ai, gente, que delícia. É muito bom. Gente é um prazer, no meu dia tomar um banho super relaxante. Ai, eu amo, amo, amo, amo demais
Uhum. Sim, sim. Uhum. Uhum. Uhum. É, hã, porque o banho, realmente, assim ainda mais se você usa uns produtos muito bons, parece que ele vai soltando os nozinhos, assim, do seu corpo, né.
Uhum. Sim. Sim, sim, vai soltando muito, vai me deixan meu marido fala eu amo tomar banho, eh, pra dormir. Porque me deixa relaxada, aí meu marido fica na briga de, tipo: "Desperta, como assim, "deixa relaxada", ele mó desperta gente, você toma banho perto de dormir", para mim ó, 2 coisas já até entrou na 2º coisa que eu "prazeres do meu dia": tomar um banho relaxante e ter uma ótima noite de sono, sabe, deitar em uma cama gostosa, assim, e ai, gente que delícia que é dormir na minha caminha, cheirosinha, gente eu amo, amo.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Ai, com certeza. Uhum. Demais, demais. Assim, eu falo que, ah, "sono é investimento".
Ai, amei. Sim, com certeza.
Uhum. Sono porque, assim, não tem, skincare, não tem exercício que vai trazer para você o que uma boa noite de sono traz.
Não. Não. Na ai, maravilhoso. É exatament você também ama, do dormir, assim ter esse, prazer mesmo de deitar em uma cama gostosa, assim, e dor ter uma noite de sono maravilhosa? Ai, gente
Uhum. Amo. Uhum. Sim. Sim, sim. Outra co por exemplo, uma coisa que eu amo fazer também você gosta de tomar chá?
Amo. Eu começo o meu dia tomando chá.

Te ajuda, mas eu vou falar uma coisa, eu amo chá também, amo assim eu a minha manhã eu acordo e meu marido já deixa na na xícara a água quente, assim, para eu colocar meu chá. Só que, minha quando eu eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu li várias coisas que o chá não podia na gravidez. E aí eu fiquei porque parece que dá, <clicks tongue> ai, eh, faz uma coisa ruim com o bebê que faz ele sair antes do tempo e se tá no início, pode acabarem com com ele entendeu, se assim podemos dizer, você me entendeu, né?
Uhum. Uhum. Uhum. Uau, por quê? Uhum. Entendi, entendi então realmente é não é bom tomar chá na gravidez não sabia. Uhum.
É, tipo assim, eh, você pode tomar só os chás, eh, de fruta, mas eu detesto chá de fruta tipo, eu gosto de maçã e canela, mas canela também não pode, você tem que ter uma cautela com a canela.
Uhum. Ah, já ouvi dizer é verdade.
É, então às vezes só que assim, frutos vermelhos, detesto, chá de frutos vermelhos não sei você, mas eu não gosto.
Ai, tem um gostinho de água suja, também não gosto não.
Não é, da enjoativa para mim, então não rola, então a primeira coisa que eu fui com a minha doutora eu falei assim: "Chá, pelo amor de Deus me fala que chá que eu posso tomar, porque eu tomo chá toda manhã, eu amo chá e o que que eu faço?". Aí ela falou que eu poderia tomar os de erva só se fosse daquela lipton, sabe, aquele que compra em mercado mesmo. Ela falou assim aquele lá você está liberado para tomar qualquer chá de erva, então, tipo, cidreira, camomila e tal. Aí eu pensei comigo, veio para você ver como aquilo não é nada de chá, né, porque se pode tomar quer dizer que aquilo só tem um aroma. Mas ent <chuckles>
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, uhum. Ai gente, eu tô ai eu estou passado, porque eu mando o ver nos liptons.
Então que não po que você só pode tomar aquele, então na minha cabeça é isso que ela quis dizer, né. Tipo
Ah não, espera aí, o lip o lipton de garrafa.

Ah, então, ela ó, não pode na gravidez e ela liberou esse. Então, assim, eu acho que aquilo ali no no fundo, no fundo não deve ter nada. Porque se eu posso tomar e não faz mal para o bebê
Gente! Será que não é uma questão, às vezes, de que aquele ali teve algum tipo de pesquisa que outros não te não tiveram?
Ai, não não me aprofundei, não sei, não sei, eu só sei que eu estou tomando. E o mel também, que não pode tanto o mel, então eu ta antes eu também colocava com uma colherinha de de mel, o meu chá. Mas eu estou tendo cautela, então não é sempre que eu estou colocando mais, entendeu? Mas eu amo chá, gente, e tem cada chá maravilhoso, sabe, essa ai eu tenho uma vontade de viajar para esses países que têm só esses chás e trazer um monte de chá para minha casa, assim, esses chás diferente, ai que delícia, gente.
Uhum. Ah. De mel, aham. Tá certa. Uhum. Uhum. Sim. Pode crer. Uhum. É, eu queria ter aqueles chás que são tipo a erva mesmo e aí você vai meio que fazendo coando, sabe?
Sim, esses são os melhores, né. Vai dar um trabalhinho, vamos combinar?
Uhum. Sim, dá, dá um trabalhinho chato. Agora eu vou te contar um uma coisa que me deixa muito feliz e eu estou querendo dar um upgrade nela, na minha vida.
Ah, eu estava bem inchada. Hã. Tá, o quê que é?
Eh, skincare.